Alors, vu que ma grand-mère elle habitait dans la même ville que moi, à l'époque, heu, bah, on la visitait quand même assez souvent, même si j'avais cours et cetera, heu, j'étais jeune, mais mais c'était plus les week-ends, du coup. Moi, je dirais, heu, à peu près 1 fois par mois, j'avais le droit du coup, à cette, heu, petite, heu, cette petite récompense d'aller chercher de la confiture et tout ça.
Mmh mh.
Et du coup, heu, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'en général, je passais la journée avec ma grand-mère, heu, on faisait, heu, on visitait, enfin, on allait marcher, il arrivait qu'on aille visiter des musées et cetera, et à la fin quand on rentrait, quand ma mère venait me chercher, c'est là où on descendait, heu, avant qu'elle arrive, on descendait chercher ce que je peux ramener chez moi et cetera, heu. Heu, et heu, et du coup, quand ma mère elle arrivait oui, voilà, c'est en fait, heu, heu, heu, je faisais les stocks un peu.
Ah, des fois, tu en ramenais chez toi à la maison? OK. <chuckles> Tu faisais tes courses? <chuckles>
Et du coup voilà, voilà, c'est que et et même
Tu étais enfant? Non, mais c'est mignon.
Beh, oui, parce que moi, ma mère au bout d'un moment elle en avait marre parce que je ramer je ramenais tout le temps, heu heu, je ramenais tout le temps des nou ne nouveaux pots de confiture, ne nou no et tout, et ma ma grand-mère au aussi elle me elle m'obligeait, presque, hein, à à tout le temps pr reprendre, reprendre, reprendre, reprendre, j'avais même pas le choix, vraiment j'étais très content mais et puis, d d dans dans tous les cas, la frap la la famille entière en profitait.
D'accord. Ah oui, ça lui faisait plaisir aussi.
Donc heu, c en fait, c'était pas que moi, c'était pour tout le monde.